あ、ちょっと、それ、試してみます。あの、ほんとに結構自分の中で、危機感を感じていいた、も、ほんとについ最近からここ1ヶ月ぐらい、あの、感じていたので、だけど、やっぱりどうしてもスマホを手放す機会って、自分じゃ作れないので、あの、ちょっと誰かにこう言っていう風に言ってもらったおかげでちょっと、あの、1週間だけ、とりあえず続けてみようかなって思います。
はい。 はい。 うん。 うううん。 はい。うーん。 ですよね。 うーん。 うーん。 はい。 うん、あの、ほんとに私に騙されたと思って、あの、1週間って決めて、1時間もうせめて1時間前からは離す。で、きっと1時1週間経たないうちにもう、2、3日で効果が出てくると思うので。それで、もっとこれのいいところは、昼間の、あの、スマホ時間もぐっと減ります。
はい。 はい。ええ。

あの、ちょっと最近、ま、最近っていうか、結構ずっとなんですけど、あの、寝る前っていうか、一日を通してのスクリーンタイムがすんごい長くって。で、もちろんそれは夜も同じなんですよ。なんか寝る前まで、ほんとに、寝る寝る時も携帯を見ながら寝るタイ寝落ちするタイプで、で、ほんとに、1日、まあ、平均で13時間、長い時は17時間の日とかもあったりして、ちょっとこれうあ、はい。
はい。 はい。 はい。 ああああああああ。はい。 え、いちにちって、いちにちは24時間ですよね？<laughs> しゃい、え、その、<chuckles> あの、多い時に17時間？
にじゅうよじかんです。<laughs>
あ、じゃ、もう、睡眠ししている時以外ってことですかね？ほぼ。
はい。 あ、もう、そうでしょうね。
うーん。